Exactement.
Mmh, mais c'est difficile de faire ce choix, hein, quand tu aimes la personne, heu, ne
Oui, exactement. Quand tu es, heu, f enfin, quand tu es avec la personne, c'est, heu déjà, il faut avoir la clarté d'esprit de se dire que c'est pas normal et qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut que je quitte la personne.
Oui, c'est ça. Mmh. Mais des fois, quand tu es dans le truc, c'est toujours, heu, plus compliqué parce que, bah, tu es en plein milieu de la relation, alors forcément, heu, c'est un peu difficile d'avoir un peu ce libre arbitre, heu, tu vois?
Tout à fait. Mmh, ouais, ouais.
Mmh. Donc heu, non, c'est sûr, c'est pas simple, mais bon, heu. Enfin bref, ouais, je trouve que la communication, c'est ultra important, juste de montrer à l'autre personne que tu l'écoutes. Tu vois? Genre s même le juste le principe d'être pas sur son téléphone pendant que la personne te parle. Heu, ouais, genre, heu
Exactement. Ouais, mais de base, c'est quelque chose que je déteste, peu importe la personne, peu importe si c'est une connaissance, un pote, un ami.
Ah, oui, oui. Moi, je trouve que ça dénote, heu, très vite aussi de: «Je m'en fous de ce que tu as à dire», en gros. <chuckles>
Exactement, c'est c'est tout à fait ça. Bah, il y en a 1 et on est on est sortis un rest un dans un restaurant et heu, on était 5 à table. À un moment, il sort son téléphone pour répondre aux messages. Tu vois, si c'est un message urgent, si c'est ton manager ou si c'est tes parents, il y a pas de souci.
Mmh. Ouais. Ouais. OK. Oui, jusque là, oui, bien sûr, jusque là, voilà, heu, je comprends.
Mais il a sorti son téléphone pour répondre à à ses camarades, quoi, de de son école. Pour répondre, bah, il z j ils se racontaient leur journée, en fait. Ils se racontaient heu
OK. Ah, OK. Ouais, donc en gros, bah, il avait qu'à sortir avec eux, s'il vou s'il préférait, heu, leur parler. <chuckles> Enfin, c'est un peu extrême, mais bon, heu. Bah, oui, c'est ça. Enfin, il y a un moment, heu, je sais pas, faut genre, tu es présent quelque part, heu, tu peux pas être présent à 2 endroits différents et justement profite de là où tu es.
Exactement. Bah, je lui ai demandé: «Pourquoi tu es là, quoi?» <chuckles> Tout à fait.
Mmh.
Et aussi, c'est c'est des personnes qui sont accros au téléphone. Lui, par exemple, heu, par jour, il est à 5 heures.
Oui. Ah non, mais c'est beaucoup, hein.
Tu vois, <chuckles> après le resto, on lui a dit: «Fais voir tes heures, heu, d'écran». Il nous a montré.
Ouais. <chuckles> Le pauvre, il a dû se sentir mal hein. Mais après, il faut se rendre compte aussi des choses, quoi.

Ouais. Bah, pour le coup, heu, b oui. Parce qu'une personne qui est qui passe, heu, 4 jours sans t'appeler, sans t'envoyer de messages, en fait. Exactement, c'est et je peux t'assurer que c'est une personne qui qui ne t'aime pas vraiment.
Bah, ça me paraît logique. Mais tu lui manques pas en fait, enfin. Mmh. Ah, bah, c'est quelqu'un qui a pas envie d'entendre parler de ta journée, qui, heu, qui a pas envie de te re parce qu'il y a ça aussi.
Ouais exactement et je dis pas que la personne doit t'appeler, heu, je sais pas, heu, à chaque heure pour te pour te parler j'ai
Non mais c'est ça, puis tu as pas besoin de te parler 5 heures au téléphone ou de dormir au téléphone.
Ouais exactement.
Mais ouais, heu, un minimum.
Mais, heu, mais faites le minimum quoi.
Bah, oui, mais et tu vois, il y a un truc aussi, je trouve que c'est, hem, c on n'en parle pas beaucoup. Mais tu sais, on dit souvent, heu, bah, genre quand tu aimes quelqu'un, y tu as envie de t'intéresser à la personne. Tu vois? C'est logique, tu as envie de savoir, heu, comment s'est passée sa journée et tout. Donc ça jusque-là, OK tout le monde, heu, est d'accord sur ça, mais il y a un truc aussi, genre quand tu aimes la personne, tu as envie de lui raconter ce qui s'est passé dans ta journée, tu as envie de lui parler de toi, tu vois? Parce que tu as envie que la personne elle s'intéresse à toi, c'est normal. Tu vois?
Ouais, bah, oui. Ouais. Oui. Exactement. Oui, bah, oui. Bah d'autant plus que
Même sur ce principe-là, genre, je enfin je sais pas. Ça me paraît normal.
d'autant plus que moi, j'aime bien expliquer. Bah, si j'ai si j'ai la bonne personne en face, j'aime bien expliquer, j'aime bien parler de, bah, de tout et de rien quoi.
Oui, bah oui moi aussi. Mmh. Bah, ouais, exactement.
Mais néanmoins, il faut que la personne ait de la conversation, parce que j'ai déjà eu des personnes en face qui avaient pas de conversation et c'était pas intéressant du tout.
Ah, bah, oui oui. Ah c'est long, ouais. Bah, tu as l'impression de faire un tu fais un monologue, en fait. Ouais.
Ouais limite c'était une interview. Tu poses une question à la personne exactement, elle te dit: «Oui, non» et ça s'arrête là.
Ouais non, heu, faut quand même, heu
Il y pas de questions retour et cetera.
faut quand même s'intéresser un minimum, enfin ouais je sais pas, heu. Mais toute façon, heu, je pense que les choses elles se font naturellement quand tu as une relation saine et que c'est fait enfin, que c'est comment dire? Un peu destiné, tu vois j'ai envie de dire, enfin je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas quand vous êtes faits pour être ensemble, heu, ça se fait tout seul, genre tu as pas besoin de réfléchir à tout ça normalement.
Ouais.